N ouais, heu, bah ouais, tous. <laughs> Heu, heu, Astrid et je sais plus comment elle s'appelle. <clears throat> C'est une Astrid, c'est, heu, elle travaille pour la police, elle a des problèmes cognitifs, heu, intenses et heu, c'est c'est très, très intéressant.
Oui. D'accord. D'accord. D'accord, donc c'est une série qui s'appelle Astrid, c'est ça? Et heu c
Ouais, a il y a un autre prénom, mais je m'en rappelle plus. Astrid et heu, ouais et heu, auss auss
D'accord. OK, c'est un petit peu une série policière, humoristique heu
Mmh, ouais, c'est policière, ouais, ouais, c'est policière. J'aime bien les séries policières. <chuckles>
OK, donc tu aimes tu aimes bien quand il y a de l'action, comme ça, ça t'aide vraiment, toi, peut-être à être, heu, dans la série et aussi te permet de déconnecter de ton quotidien, c'est ça?
Non. Ouais. Ouais, tout à fait, exactement ou alors j'aime bien, voilà, Monk, je sais pas si tu connais, heu, voilà.
Oui, d'accord, Monk oui, un un un policier également, c'est ça, hein?
Ouais, enfin, c'est un consultant et et Astrid aussi, c'est une consultante d'ailleurs. <chuckles>
D'accord, OK, et donc heu, toi, hem, le fait de quelles sont les raisons pour lesquelles tu souhaites te déconnecter? Donc tu disais tout à l'heure, c'était l'hiver donc un petit peu la fatigue. Est-ce qu'il y a autre chose qui font que tu as envie que tu aies envie de te déconnecter?
Mmh mh. La des ouais, bah, écoute, heu, principalement ça sera la fatigue. Après, bah, des fois peut-être, heu, la démotivation ou alors, heu, heu, voilà, heu, là depuis hier, je pouvais pas travailler parce qu'il y avait, heu, l'orage, heu, l'orage. Il y avait la la grêle et puis ce m m et puis du coup, c'était c'est tout blanc autour de chez moi, heu, mais mais je veux dire, ça faisait trop de bruit pour que je travaille, du coup, ça m'a aidée aussi à à me déconnecter, heu
Mmh mh. Ah. D'accord. D'accord. Ah. Mais au final, heu, est-ce que parce que si c'est tout blanc, du coup, je comprends que c'était de la neige, du coup, est-ce que ah c'est ah mince, OK parce que j'allais dire la neige, ça permet de d'être apaisé peut-être aussi, donc la grêle oui.
Non, c'était de la grêle. Et ouais, ouais. <chuckles> Ah, c'est joli, hein, très, très joli, je fais plein de photos, mais non, non, c'était de la grêle. C'était tellement, heu, intense et fort, des gros grêlons et tout ça que ça a recouvert de quelques centimètres, heu, heu, ouais, heu
Heu Le sol? Et du coup, ça, ça a pas permis justement à au aussi de te déconnecter par ra oui.
Ah, bah, oui, mmh. Complètement, complètement, ben, là j'avais pas le choix de toute façon donc heu, <chuckles> mais mais, voilà, donc heu, oui, oui, il y a plein de façons de me déconnecter aussi. <clears throat> Aussi par exemple, je travaille aussi à l'extérieur, heu, du coup ça me déconnecte aussi hein, heu, pendant quelques heures. Mmh.
Oui, oui. Oui. Alors qu'est-ce qui te déconnecte à l'exté à l'extérieur?